Wir kennen das Thema bestimmt, also die Debatte de um Sicherheit gegen Freiheit. Also ich glaube, die Debatte ist vor allem bei Sachen oder bei Katastrophen wie 9/11, ähm, wichtiges Thema geworden. Vor allem jetzt mit, äh, dem Patriot-Act zum Beispiel bei in Amerika. Und da fragt man sich so: Okay, wo wollen wir die Sicherheit einhaben äh, wo wollen wir die Sicherheit, ähm, zent also, äh, thematisieren und wo wollen wir die Freiheit, ähm, thematisieren? Was zählt für dich eigentlich mehr? Bist du eher ein Freund von Sicherheit oder eher ein Freund von Freiheit oder 'ne Mischung aus beidem?
Ja. Ja, das ist, äh ja, das ist, äh, natürlich schwer zu sagen, ne, aber ich bin generell ich sage mal jetzt, um jetzt so kurz und knapp zu sagen, eher der Typ für Freiheit. Aber, ähm, klar, also gerade jetzt. Wir sind hier in Deutschland aufgewachsen also ich bin jetzt hier in Deutschland aufgewachsen und, ähm, Sicherheit ist ja hier schon immer 'n sehr sehr großes Thema gewesen, wodurch wir natürlich auch, ähm, ja, sehr sicher aufgewachsen sind, ne, und natürlich dann diesen Baustein eigentlich irgendwie über die Zeit schon immer mehr oder weniger abgesichert haben. Und, ähm, dann vielleicht dadurch auch diese Freiheit, äh, so 'n bisschen, äh, interessanter für einen selbst geworden ist, ne? Weil gerade das, was man ja sowieso schon hat, das ist dann ja irgendwie nicht interessant für einen. Und, ähm, dann dieser dieser Freiheits äh, Baustein, der hat das Ganze dann vielleicht doch noch mal 'n bisschen interessanter gemacht. Also ich bin generell ein Typ, der der mehr auf Risiko und auf Freiheit geht, anstatt auf Sicherheit. Also das kann ich erst mal so für mich sagen. Das habe ich jetzt so in den letzten Jahren auf jeden Fall vermehrt gemerkt. Und das war auch so 'n ich sage mal, so 'n kleiner Weg dorthin, überhaupt dorthin zu kommen.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
Ähm, genau, früher war ich auch eher so der Sicherheitstyp, aber mittlerweile hat sich das echt geändert und, äh, ich i i ich bin mir mehr bewusst geworden, ich lebe ei nur einmal und, äh, da möchte ich frei leben, da lebe ich's möchte ich so leben, wie ich es mir vorstelle, dass ich zufrieden bin am Ende des Tages und dann auch wirklich nichts bereuen werde, so, ne, am Ende des Tages.
Mhm. Okay. Also, da hö hört man raus, dass du, äh, von der einen Seite zur anderen Seite gekippt bist. Also, wo hast du äh, was was ist da genau passiert, dass du ähm, also beziehungsweise wie war wie war dein dein deine Meinung zur Sicherheit, bevor du in die Freiheit also bevor du zur Freiheit tendiert bi tendiert bist, und was ist da genau passiert, dass du dann zur Freiheit tendiert bist?
Mhm. Ja. Ja, also, ähm ich bin immer 'n sehr sicherer Typ gewesen. Ich habe mir alles doppelt und dreifach irgendwie überprüft. Ich habe auch so meine Sicherheit einfach geliebt, so zum für den Tagesablauf. Ich finde, das hat äh, das ist auch noch das ist auch mit so 'nem Wert gleichzusetzen, Sicherheit. Irgendwie auch loyal, irgendwie respektvoll. Das hat das ging für mich irgendwie alles alles so so mit einher. Aber ich habe für mich im Leben dann irgendwann gemerkt, äh, mit dem Konzept Sicherheit werde ich nicht weit kommen. So werde ich nicht meine Ziele erreichen und so werde ich auch nicht, äh, auf lange Sicht glücklich. Klar, Sicherheit ist immer für den Moment ganz gut. Ähm, s man fühlt sich dann halt in der in der Regel immer gut, aber jetzt nicht besonders gut. Und bei mir geht's im Leben immer noch mal ein bisschen mehr. Und das war dann so, wo ich ins Arbeitsleben eingestiegen bin und dann gemerkt habe, ähm, ja, so, das, was ich jetzt mache klar, ich könnte jetzt arbeiten mein Leben lang und diesen Weg gehen und dann habe ich 'n sicheres Leben. Ich habe 'n sicheres Einkommen, ähm, na ja, und sonst alles Weitere, ich bin gut abgesichert. Ich werde so 'n normales gutes Leben führen, aber ich habe für mich schon sehr früh gemerkt, ich will das gar nicht führen. Ich möchte lieber einen einen ich möchte mehr. Ich möchte mehr als irgendwie der Durchschnitts Durchschnittsmensch. Ich möchte mir mehr aufbauen, ich will na ja, so wie dieser Traum vom Reichwerden, ne? Man denkt ja immer so als Jugendlicher, ja, ich will Millionär werden so, ne? Und danach versteht man erst, äh, wie schwer das eigentlich wirklich ist im Laufe der Zeit, ne? Das ist alles gar nicht so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben, ne? Weil das, was wir am Ende des Tages verdienen, das kommt nicht auf unser Konto. Da gibt's immer noch mal Abzüge und dann ist es schwierig, sich so irgendwie auch 'n Leben aufzubauen. Na ja, und ich habe dann für mich gemerkt, okay, ich muss 'n bisschen mehr in die Richtung Freiheit und Risiko gehen, äh, wenn ich letztendlich wirklich meine Ziele Träume verwirklichen will und dass ich am Ende des Tages dann auch wirklich zufrieden bin.
Mhm. Mhm. Ah. Mhm. Mhm. Hm. Ja, ja. Ja, ja, klar. Okay, krass. Also, man kann dann tat tatsächlich auch sagen, so Sicherheit ist dann auch 'n bisschen, ähm, Stabilität und, äh, Loyalität und, äh, da gibt's natürlich mehrere Aspekte auch davon, also entweder im Beruflichen oder auch im Persönlichen. Bist du also man hört auf jeden Fall raus, dass du im, ähm, Beruflichen auf Freiheit tendierst, um deine Ziele zu erreichen. Also kann ich auch voll nachvollziehen. Ist das in anderen Aspekten deines Lebens ähnlich? Also bist du auch in, sagen wir mal, in persönlichen Beziehungen oder in Freundschaften eher auf, ähm, Freiheit ausgelegt oder eher auf Sicherheit ausgelegt? Was ist da so deine Meinung zu?
Mhm. Ja. Ja, wenn ich da so drüber nachdenke, dann auf jeden Fall, ähm, dass ich auch selbst in Beziehungen irgendwie so 'n bisschen einfach offener bin. Ich sage mal, so 'ne Beziehung freundschaftliche Beziehung zu 'nem Freund. Wenn der mich jetzt fragt, irgendwie: „Ja, ey, hast du Lust morgen irgendwie, äh, uns, l dass wir uns verabreden und lass uns das und das machen,“ dann bin ich der Typ, der dann eher sagt: „Ey, ähm, das können wir gerne so erst mal festhalten, aber ich werde dir das nicht zu 100 % garantieren.“ Weil ich, äh, jemand bin, ich möchte keine falschen Versprechungen machen. Ich möchte jemand anders nicht verletzen und ich weiß, so freiheits äh, liebend wie ich bin, wenn ich dann einfach keinen Bock habe, dann mache ich das auch nicht. Dann gehe ich da auch nicht hin. Und dann muss ich wirklich immer am Tag und 'n paar Stunden davor erst mal abchecken, ob ich das letztendlich wirklich will. So, in dieser Hinsicht, da habe ich dann auch gemerkt, dass, äh, ich eher 'n freiheitsbezogener Mensch bin. Oder auch, ähm, solche Sachen wie Verträge und so. Also ich binde mich seh sehr ungerne Sachen also einfach bei Sachen, weil ich diese Freiheit immer für mich behalten möchte und immer im Moment schauen will, wie ich mich fühle, wie's mir geht, und dann daraus dann auch handeln möchte.
Mhm. Ja. Mhm. Ja.
Ja, und dann vielleicht auch noch so 'n Punkt wie Reisen. Also ich reise sehr gerne. Ich reise auch ich würde sagen, mehr als so der Durchschnitts äh, Typ jetzt irgendwie hier in Deutschland. Ähm, so dreimal probiere ich immer, wegzukommen im Jahr. Und, ähm, ja, das ist auch so 'n Ding, was für mich unter Freiheit zählt, ne, dass ich einfach die Möglichkeit habe, dann auch, äh, einfach zu machen, worauf ich Lust habe, äh, v von einen auf den anderen Tag das Land zu verlassen. Es müssen nicht immer diese teuren Reisen sein, ne? Das muss ja dann nicht immer irgendwie 'n Flugschein jetzt ans andere Ende der Welt. Manchmal reicht's ja schon, in 'n Bus zu steigen oder in 'n Zug zu steigen, und da hat man dann 'n günstiges Flixbus äh, Ticket oder Train. Und da fährst du für 20 € einfach mal, äh, 2 Länder weiter. So, ne. So, solche Möglichkeiten gibt's auch. Und gerade das ist das, was ich so liebe am Leben, ne, diese Freiheit.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja, genau. Mhm, mhm. Okay. Ähm, okay, das ist jetzt natürlich also stimme ich dir vollkommen zu. Also, äh, vor allem also Freiheit ist ja 'n 'n super wichtiges Gut. Ähm, wie ist das dann eigentlich also wenn du dir jetzt vorstellst, du hast irgendwie, äh, Kinder oder 'ne Familie, also also wirklich so so 'ne, äh, etablierte Familie und du möchtest jetzt dafür sorgen, dass diese Kinder so gut wie möglich aufwachsen, natürlich, also w wie jedes Elternteil natürlich. Ähm, wie balanc also wie balancierst du da die Freiheit gegen die Sicherheit? Also wo würdest du, äh, explizit eingreifen, wenn zum Beispiel die Sicherheit, ähm, oder die Freiheit deiner Kinder, ähm, gefährt gefährdet wäre? Also gä gäbe es da irgendwelche Arten, wie du da vorgehen würdest oder, g Maßnahmen, wie du da vorgehen würdest, ähm, die dann vielleicht sogar gegen deine Ideale gehen könnten, was f Sicherheit gegen Freiheit angeht?
Mhm. Ja. Mhm. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, also ich habe ich habe jetzt keine Kinder, aber ich sage mich immer habe mal natürlich schon öfters mal drüber nachgedacht. Und ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass ich ähm, das momentan auf jeden Fall ungern eintaussen austauschen würde, weil das für mich gar nicht ähm, äh, weil ich das gar nicht verbinden kann, Freiheit und eine Familie. Weil wenn ich jetzt eine Familie habe, ich habe Kinder, ich habe eine Frau, dann steht natürlich die Sicherheit für die Frau und für die Kinder, äh, an oberster Stelle. Das ist natürlich Priorität Nummer 1. Äh, s grade auch Sicherheit irgendwie in Form von Stabilität, äh, vom vom Gehalt, vom Geld, was man dann monatlich hat, aber auch generell einfach emotional sicher und stabil zu sein für die Familie und auch, äh, ja, irgendwie dann auch Lust haben so, ne, auf das Ganze. Und, ähm, dann muss man auf jeden Fall die Freiheit eintauschen und sagen: „Ich gehe lieber in Sicherheit.“ Also sobald dann irgendwann Familie dabei sein sollte und 'n Thema wird, dann werde ich auf jeden Fall so meine meine Grundwerte oder meine Vorlieben dann so 'n bisschen austauschen müssen und, ähm, in eine andere Richtung gehen und dann mehr in Richtung Sicherheit, weil das natürlich für die Familie dann erst mal an an 1. Stelle steht, ne, Sicherheit.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja klar, 100 %. Also ich meine wenn, äh, wenn du potenziellen Schaden verhindern kannst als Elternteil, dann würde, glaube ich, jedes Elternteil sagen: „Ja, natürlich werde ich das ver-verhindern.“ Also 100 % würde ich meine Kinder dass meine Kinder sicher, äh, sind, dass da denen nix passiert. Und, ähm, wenn nötig, dann schränke ich deren Freiheit ein, damit das, äh, Potenzial dafür halt möglichst niedrig gehalten wird. Äh, wobei natürlich, da kann man immer 'n bisschen so rumdiskutieren. Ähm, wie ist denn das eigentlich in wenn du das jetzt auf die gesamte Gesellschaft siehst? Also, wir wir kennen ja so so so Sachen, die passiert sind, wie zum Beispiel so Terroranschläge oder, ähm, wo wo andere Menschen irgendwie auf andere äh, irgendwie an andere Menschen, ähm, we äh, ich sage mal, wehgetan haben oder zumindest, äh, geschadet haben in in sehr vielen verschiedenen Arten und Weisen. Also da können wir an 9/ 11 denken, da können wir an gewissen 'n Massaker denken. Ähm, wo siehst du da die, ähm, die bestmögliche Balance, äh, einerseits die Sicherheit der Bevölkerung rich richtigzustellen und, äh, ohne dass die Freiheit zu sehr eingeschränkt wird. Also, wo wo tendierst du da e eher?
Mhm. Mhm. Hm, ja. Ja. Oh, das ist natürlich sehr schwierig, ähm. Ob man da jetzt überhaupt irgendwie einen Einfluss drauf hat oder ob's da überhaupt dann irgendwie bringt, äh, über Sicherheit und Freiheit nachzudenken. Klar, man sieht's ja gerade heute, äh, auch im aufm Weihnachtsmarkt, ne, Thema Sicherheit, äh, ist jetzt natürlich riesengroß. Du gehst aufm Weihnachtsmarkt und überall stehen diese hässlichen Boller davor. Und, ähm, selbst an so Wegen, wo nicht mal 'n Auto durchfahren kann, gefühlt, ist mit also, mittlerweile ist es echt krass geworden, auch nochmal 'n bisschen mehr als in den letzten Jahren, habe ich gemerkt. Äh, mehr Sicherheitspersonal, mehr äh, naja, mehr, irgendwie diese Wege zum Verhindern. Und ja, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob's dann letztendlich also ich denke, man kann das gar nicht so richtig richtig verhindern, die ganzen Dinge, weil die Dinge passieren, ob du da jetzt 'n paar Boller hinstellst oder nicht. Wenn jemand da wirklich 'n Anschlag machen will, dann macht der das. Und, äh, da gibt da müsste man irgendwie anders vorgehen in den Sachen, weil ich sage mal, in Polen, also da habe ich in den letzten 50 Jahren nicht gehört, dass da irgendwer auf die Idee gekommen ist, mit 'nem Auto in den Weihnachtsmarkt zu fahren. So, das gibt's dort einfach nicht. Und, äh, ich denke, diese diese Gru diese Grundprobleme, die liegen einfach wohl ganz anders, dass man die dann wirklich an der Wurzel packen muss, diese Probleme, und nicht, äh, ja diese ja, jetzt Maßnahmen dagegen ergreift. Ich w also, ich weiß nicht, ich bin dann auch eher Typ Freiheit, weil ich glaube, man kann man kann in vielen Dingen leider, na ja, nicht komplett absichern. Und grade solche Geschichten, solche, na ja, ekelhaften Sachen wie irgendwelche Terroranschläge und so, das ist schon ja, mit Sicherheitskonzepten und mit Thema Sicherheit allgemein ist es schon sehr schwer zu verhindern, weil wenn's wenn's jemand wirklich machen möchte, dann macht er das. Und da kann, äh, so viel Sicherheit dann entgegengestellt werden, wie sie wollen. Es ja, das wird nix. Mein mein empfinden.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Also, wenn du jetzt, äh, zum Beispiel 'n Politiker wärst und ähm, und du siehst ein Potenzial zumindest äh, also jetzt 'n ganz ganz ganz extremes hypothetisches Beispiel. Also du bist jetzt 'n Politiker, der Einfluss hat irgendwie, ähm, dass, äh, gewisse Gesetze durchgegeben werden, also in Bezug auf 'n Thema auf Überwachung und Sicherheit und, äh, die Einschränkung der Freiheit oder Einschränkung der Sicherheit von, äh, gewissen Orten oder Menschen. Wenn du jetzt persönlich die ähm, das Potenzial siehst, dass du durch die Einschränkung gewisser Sicherheiten zumindest einen von 10 Terroranschlägen, äh, vielleicht, ähm, verhindern zu können, also nicht hundertprozentig, sondern wirklich, dass du das Potenzial siehst, ähm, diese diese diese ähm, dass das das n tatsächlich nicht passiert oder dass es abgewendet wi wi wird, bevor es passiert. Würdest du dann dieses Risiko eingehen, dass du dann auch tatsächlich die Freiheit einschränkst, ähm, u um nur potenziell etwas verhindern zu können? Oder siehst du da eher sagst du eher eher so, ja, das könnte man sowieso nicht verhindern und, äh, Freiheit ist auf jeden Fall sehr viel mehr wert als, äh, die Sicherheitseinschränkung?
Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja, also ich würde eigentlich also auf jeden Fall. Also wer da jetzt nein sagt, so, das das macht ja irgendwie keinen Sinn, weil e egal wie hoch diese Chance ist dann letztendlich, um etwas zu verhindern, wenn's dann was, äh, bringen wird, dann dann ja, dann soll man das auf jeden Fall machen. Das würde ich dann auch so machen. Ne, das muss man dann natürlich dann auch immer wie wieder alles von von Quoten äh, mir Quoten anschauen und und ja, schauen, zu wie viel Prozent wird das jetzt dann wirklich äh, oder kann das vorfallen. Ja, ist wirklich 'ne sehr schwere schwere Thematik, aber in der Regel auf jeden Fall, wenn man irgendwie was verhindern kann mit irgendwas, m Thema Sicherheit, dann würde ich's auf jeden Fall machen, weil diese Sicherheit schränkt jetzt eigentlich in Bezug auf Freiheit jetzt nicht so viele ein, ne, bei den meisten Themen. Also okay, jetzt Weihnachtsmarkt klar, 'n paar Weihnachtsmärkte in Deutschland mussten schließen oder konnten dieses Jahr nicht aufgemacht werden wegen den hohen Kosten durch Sicherheit und Sicherheitspersonal und Co. Ja, aber am Ende des Tages dann okay, dann ist das so, ne? Also dann vielleicht doch eher eher Sicherheit in dieser Sache.
Mhm. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Ja. Mhm. Ja, leider. Ja. Ja, ich muss auch dazu sagen, dass mein Beispiel war jetzt auch 'n Extrembeispiel. Das ist jetzt, äh, wirklich Extrem Extrem Extrembeispiel, also nicht wirklich hundertprozentig realistisch. Äh, trotzdem kann man so 'n bisschen vielleicht auf das Elternsein das übertragen so. Wenn ich jetzt das Potenzial sehe, dass meine Kinder sicherer sind und, äh, da die Kosten dafür sind, dass deren Freiheit 'n bisschen eingeschränkt werden, ob ich das dann auch a einsetzen würde. Und, äh, ja, ich kann verstehen, wenn entweder ja oder nein gesagt wird. Also, das ist natürlich voll nachvollziehbar. Und ja, aber super cool, dass du hier deine Perspektive geteilt hast und auch deine Expertise geteilt hast. War schön, damit mal mit jemandem darüber zu reden.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, super und ich danke dir.